Né. E até então você tá aí, a esposa sobrecarregada, não troféu.
Exa exatamente. Até então, eu tô a esposa sobrecarregada, sabe, a que tá dando conta de tudo, a que tem que trabalhar em casa, que tem que dar conta das coisas da criança. Porque tem essa também, sabe, eh, as coisas referente a a ao meu filho são todas minha responsabilidade. A única responsabilidade que ele tem é de levar a criança pra escola. E, mesmo assim, ele consegue chegar atrasado
Uhum. Como na maioria dos ca Aham. Olha que maravilha.
sabe, na escola com a criança. E a gente t mora muito perto da escola. E aí, hoje, o meu filho falou: "Pai, olha, eu não quero chegar atrasado na escola, porque senão depois eu fico sem o meu lugar", enfim, aquela coisa de criança de sentar, sabe, no mesmo lugar sempre.
Olha. Sim, sim.
E aí hoje daí eu peguei no pé dele por conta disso e a conversa que a gente teve ontem e tal, né, da esposa troféu e tal. <chuckles> E aí hoje e
É, tá rolando os BOs, né.
Exato! Aí hoje, eles saíram mais cedo, sabe, assim, pra escola. E aí, ele falou assim: "Tá vendo? Eu cheguei cedo hoje, ó". Mandou uma foto pra mim de ninguém na porta da escola, só pra
Hã. Hã, fala pra ele: "Não fez mais do que a sua responsabilidade, né".
Gente, mas é o mínimo. Não dá pra você sair de casa 5 minutos antes de abrir o portão. A gente mora perto, mas nem tanto, tem trânsito.
Né, e parece parece que quer o troféu pelo trabalho feito no horário, né, porque: "Ó, cheguei, viu?". Aí tu tem que começar
Exato, parece que exato, parece que eles que ele quer ainda que é, receber parabéns, assim, sabe: "Olha como eu sou incrível". <laughs>
tem que começar a tirar foto. É. Faça, faz hoje a mesma coisa que ele fez, né, falando: "Olha, cheguei", mandou foto. Agora quando você for lavar louça faz assim: "Olha, lavei a louça, tô de parabéns. Olha, varri o chão, tô de parabéns". <chuckles> Pra ver se ele se toca.
<chuckles> É verdade, é verdade, falar: "Olha o que eu consegui, olha!". <chuckles>
"Trabalhei, ganhei dinheiro hoje, tô de parabéns". <laughs>
"Olha, eu fiz a compra do mercado", tirar foto do porta-malas cheio de coisa. É verdade.
Né. Olha, pra te trazer um momento de conforto, vou te dizer que você não está sozinha nessa, que isso se repete eu creio que em 90% das casas que têm uma relação entre mulher e homem, marido e mulher, sabe. Infelizmente eles jogam a responsabilidade toda nas costas das mulheres e se você trabalha em casa: "Ah, que trabalho o que, né, meu amor, você tá em casa".
Ai, obrigada, hein. <chuckles> Ai, que complicado. Pior ainda né. <laughs> Olha obrigada, viu. Adorei esse papo, adorei esse desabafo, essa conversa, obrigada por tanta empatia, viu. Até a próxima.
Infelizmen